ये तो है देखिए कि कहीं न कहीं अ, ये सब इन सब चीज़ों के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। आपने तो शायद सॉइल थेरेपी के बारे में भी सुना होगा, उसमें भी मिट्टी का करवाते हैं और लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए क्या विद्यालय में भी कुछ ऐसा पढ़ाया जा सकता है या फिर कॉलेजों में कुछ ऐसा कराया जा सकता है? जिससे कि बच्चों को, युवा को अ, सभी को मन करे प्रकृति में अ, समय व्यतीत करने का कुछ ऐसी एक्टिविटीज़
सच कहा। बिल्कुल। हुँ। हाँ जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए और आज बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे स्कूलों ने ऐसे कदम भी उठाए हैं कि बच्चों को बहुत प्राकृतिक शिक्षा दी जाती है। जैसे कि पार्क बनाए जाते हैं या जो गार्डनिंग करवाई जाती है उनसे। और इसके अलावा अ, अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को मिट्टी में, कीचड़ में खेलने का मौका दिया जाता है, ऐसी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि प्राकृतिक तौर पे बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो खेलने तक का मौका नहीं देते बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाई पर ज़ोर देते। तो ऐसे बच्चे भले ही थोड़ी-सी शिक्षा हाँ, उन्हें ज्ञान तो होता है। लेकिन वो जीवन में बहुत सारी जो पहलू हैं जो स्वास्थ्य के संदर्भ में या अपनी अ, प्राकृतिक क्षमताओं को लेकर वो पीछे छूट जाता है। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है और प्रकृति से इसे जुड़े रखने की बहुत ज़रूरत है।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। वही तो, बिल्कुल। वो तो होता ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए शिक्षा प्रणाली में कि जैसे आपने बात करी कि अलग-अलग विषय में अगर उनको पढ़ाया जाएगा, उन्हें कुछ कराया जाएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके विद्यालय में भी ऐसा कुछ कराया जाता था?
हाँ, हाँ। ज़रूर। अ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हमारे समय में देखिए। अ, हमें खेलने का मौका मिलता था और हमें जितना मौका हम चुरा सकते थे खेल इसके लिए औ भाग कर खेलते थे फिर घंटी बजती थी फिर आपका
हाँ, बच्चों को तो खेलना पसंद होता ही है।
जी और कई बार तो हम क्रिकेट खेलते थे तो अ, मैदानों में खेलते हुए गिरते थे, चोट लगती थी। और ये बड़ा खूबसूरत एहसास होता है कि हम अ, गिरते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। तो ये संघर्ष सिखाता है हमें बचपन में ही कि हम कैसे दर्द को झेलने की हममें शक्ति होती है, क्षमता होती है। आजकल के बच्चों को थोड़ी खरोंच आ जाएगी तो वो एकदम से परेशान हाँ, हाँ। तो ये क्षमता बढ़ती है। जी।
बिल्कुल। हाँ, रोने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जैसे अ, प्रकृति में जब कोई इंसान अपना समय व्यतीत करता है तो क्या उसका तनाव भी कम होता है और नींद भी अच्छी आती है?